Oo. Kagaya ng sinasabi ko, 'di ba?
Oh, yan ba, eh, yu oh yom oo, yan ba, eh, ah, legit 'no? 'Yon ba, eh, talagang ah ah, may may mga permit ba yan, may mga lisensiya ba yan? 'Di ba iya'y yun yung mga tipikal na naku oo baka <sniffs> baka maloko ka lang diyan, di ba? Mapapahiram kita ng puhunan, tapos hindi dahil sa <clears throat> natatakot sa yung kaibigan mo, hindi mo maibalik yung pera, hindi 'yon. Ibig sabihin, baka mamaya masira buhay mo, dahil 'di ba, ma mascam ka, ma-involve ka sa ano. Maraming ganyan, eh, ah, kumita ko, kumita ka nang kaunti, ngayon maghihikayat ka ng ibang tao. Yung nahikayat mo, sa'yo nagbayad, isasali mo ngayon.
Oo. Mm, tama. Ah, hindi ba scam ba 'yan, 'di ba? Oo. <coughs> Oo. Mm. Oo. Oo. Tama, tama. Oo. <laughs> Alam ko yan. <coughs> Oo, alam ko yan, alam ko yan. Ya oo, ikaw talaga, sa'yo ang sisi 'no?
Ang masaklap nung nalugi, ikaw ang babalikan naman ng mga in ni-recruit mo. O dahil oh, ikaw yung nag-recruit, eh. Di ba, hindi naman nila nakaharap yung yung mismong may-ari o yung recruiter mismo. Yung naghikayat sa'yo, hindi. Oo.
Oo. Oo. Parang ano, daming ganyan, eh, no? Parang kahit na anong paliwanag mo sa kanila, eh, hindi talaga nila maintindihan. Kasi ikaw oo, kasi puno't dulo ikaw ang nag, ah, recruit sa kanila, eh, 'di ba?
Mahirap talagang paniwalaan, kasi nga Oo, eh ikaw yung kausap, eh. So 'yon talaga siguro yung mga
Mhm.
ah, expect din nating mga payo 'no, sa mga kaibigan 'no, sa kam kamag-anak natin. Um, hmm.
Mhm. Oo. Idagdag ko na lang siguro yung ano, ah, learn from your mistakes. Ah, yung pag-iinvest talagang may parte yung ano yan, pagkalugi. Um, oo, sugal talaga pero kaya kung ano nalugi ka man do'n, ah, mag-ano ka, 'wag kang susuko. Ah, 'wag kang masyadong ma-down. Ay, gawin mong aral yung mga natutunan mo sa pagkalugi na 'yon. Maaaring, ah, ah, 'wag ka na mag-invest uli sa gano'ng klaseng business, sa ganong klaseng, ah, ano 'di ba, plataporma. Ah, tapos isa pa siguro yung ano, meron kung familiar ka sa FOMO, yung fear of missing out. Ah, ano kasi parang, ako kasi dati, meron akong pinsan na nagki-crypto so, ang ginawa ko parang nakisabay ako. Eh, di invest ako sa ano ano ako sa kanya, bigay akong pera. Tapos pinag-invest ko yung coins kung kung saan siya naka-invest, nag-invest din ako. Eh, siya kasi medyo tinutukan niya yung, ah, crypto niya, ako hindi ko matutukan. Eh, di nung nagkakalugihan na, naka-ano siya, naka-withdraw siya, ako hindi. Ah, ang mali ko naman do'n, eh, kasi nga na-FOMO ako, feeling ko umaangat na siya, sinabayan ko siya. Ah, dapat dumiskarte na lang ako ng sarili ko. Oo.
Hmm. Hmm. Oo, parang sugal din, eh. Mhm. Hmm. Oo, totoo. Mm. Oo, oo. Pwede, pwe oo. Mm. Mhm. Ah. <clears throat> Mm. Sarili mo, oo. May diskarte ka, dapat.
Oo. Oo, ah
Hindi lahat ng oras, eh, pwede kang sumunod sa agos, eh, no?
Tama, tama, totoo. Um
Oo, me may pagkakataon kailangan magsarili ka ng idea, eh.